Olá. Então, eu tô aqui enfrentando um dilema e eu gostaria de saber, de repente, sua opinião e se você podia me dar algumas dicas, né, que que possam me dar uma direção. Eh, o que que acontece
Tá pode falar, vamos lá quero ouvi-lo. <chuckles> Me conta.
É, es estamos grávidos aqui em casa, né, vamos ter neném agora pra o próximo mês e a gente tá muito numa dúvida, eh, de comprar casa. E assim, eh, comprar casa envolve muitas coisas, né, mas acho que quando a gente começa a ser pai, a gente começa a pensar nessas coisas com mais
Uhum. Hum.
com mais von mais série Exa é, exatamente, com mais seriedade. E, assim, eh, eu moro em Portugal, e comprar casa aqui é é algo que é natural, assim, mas as coisas têm ficado muito caras. Então, assim, eh, o valor da entrada tem aumentado bastante, então também a gente tá, às vezes, sem um pouco de até de de maturidade, de saber como como, de repente, juntar ali o dinheiro da entrada, né, porque geralmente são vinte por cento, né, então, vamos botar, você compra uma casa aí de 300.000, que também já não se acha nada menos que isso, a gente tem que juntar ali €60.000. E, poxa, é um dinheiro grande pra um país que que a gente tem ganho tem de salário base, né, salário mínimo, 870. Então, assim, eh eh, acaba sendo um um grande desafio e não sei se você tem alguma alguma dica que você possa me dar, que eu possa começar a fazer.
Seriedade, digamos, né? Compromisso. Uhum. Uhum, hum. Uhum. Uhum. Uhum. É. Eu po posso, eu acho que eu posso tentar te ajudar. Olha só, acho muito bacana tu trazer uma situação dessa assim, porque é um momento de vida, de mudança, né tá vindo aí uma nova pessoa no mundo e essa pessoa vai depender de vocês. Então, assim, a é é muito genuíno isso e é importante essa reflexão. Acho que alguns pontos a gente eu vou te fazer umas perguntas pra você ir fazendo uma reflexão.
Hum, de Sim. Exato. Uhum. Beleza, vai lá.
É necessário a compra da casa agora? 1ª pergunta, em termos de prioridade. Uma coisa é necessidade, outra co oitra co outra coisa é é prioridade, né. Você falou pra mim que vai ter um filho, que tem um custo aí associado, né, já já é alguma coisa. Então, assim, a casa agora vocês moram de aluguel, me conta assim um pouquinho mais essa realidade pra ver se eu consigo te ajudar de fato, entendeu?
Então. Uhum. Sim, claro. Beleza, beleza. Então, a gente mora aqui em Portugal, a gente mora de aluguel, eh, a gente tem um apartamento no Brasil que é próprio, mas ainda não é completamente quitado, então, basicamente, ele tá alugado, mas o aluguel, eh, acaba a gente ainda tendo que completar um pouquinho pra poder pagar a prestação, o aluguel nem cobre a prestação toda. Eh, é o apartamento do Brasil. E é por isso que a gente também ficava nessa de se compra ou se não compra, porque, assim, a gente paga, eh, por exemplo, igual eu te falei, o ordenado mínimo em Portugal é €870. Só de aluguel, a gente paga 700. Então, assim, basicamente, é quase um salário mínimo só pro aluguel, eh, então, assim, a gente É, pesado, é bem pesado. Então, a gente ficava pensando: “Ah, mas pra pra pra pagar 700, a gente podia pagar em alguma coisa que é nossa, né?” É o é o pensamento que a gente acaba acaba sempre tendo.
Uhum. O do Brasil. Uhum. O aluguel. Pesado. E não tá errado, tá certo, né? E e tá certo, é um dinheiro que é pra ti, não para os outros. Eu concordo. É, essa é a visão, né? É, e aí, assim, eu acho que interessante, mas você trouxe algumas coisas importantes. Olha só, nascimento do filho é um fato que vai trazer custos, quer queira ou não. Não é a criança, né, não é culpa da criança, mas faz parte, né. A estabilidade do local, se é um aluguel que vocês Eu sei que tá pesado, né, pelo que tu tá falando, eu entendi, mas, se ele tá pesado, mas estava, não é porque a criança chegou que ele vai piorar, a não ser que a casa que vocês estão, vê bem, olha, e vocês precisam mudar. E a gente sabe, quando muda de casa, mesmo de aluguel, e principalmente de aluguel, gera mais custos, né? Então, tem aí esse fator. E aí tu tem esse fator que tu tem o, talvez, o apartamento do Brasil, um outro apartamento, que seria o caso de tu venderes pra dar essa entrada. Aí mudaria um pouco esse foco. Mas, assim, tem que fazer esse botar colocar no papel, fazer os prós e contras, né.
Pois, exatamente. O problema são os 60.000 de entrada. <chuckles> Uhum. Claro, com certeza. Sim. Aham. É, então, sobre o que você tá falando de sobre o que você tá falando da de precisar mudar, a resposta é "não", a gente não s a gente não precisa se mudar. A gente tem aqui a gente tá morando aqui há 2 anos e meio, mas o 1º ano foi um contrato meio que experimental de 1 ano. Depois nós renovamos o contrato por 5 anos. Então, ainda n ainda estamos há 1 ano e meio, depois desses 5, então temos aí 3 anos e meio de contrato, porém, ele é s a gente, hã, a proprietária aqui da da da casa é superacessível, ela não precisa disso aqui, porque ela ela não não precisa, tipo, morar aqui, ela ganhou essa casa. Eu moro são 2 casas, 1 embaixo e 1 em cima. A de cima e a de baixo ela ganhou de herança, ela nem esperava receber isso, ela as casas já estavam alugadas, basicamente só passou o contrato para o nome dela e ela passou a receber o dinheiro, porque foi herança, eh, e ela já falou: “Olha, eu não tenho interesse.”
Sim. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Aham. Entendi. Então ela não vai te pedir a casa. Olha só, que segurança essa.
não vai me pedir a casa. Exato. E a casa tem 3 quartos, então, assim, é supertranquila, ela é enorme, é ótima casa, uma boa casa. Então, assim, a gente tem o nosso quarto, tem o quarto que eu uso pra escritório, pra trabalho, porque eu trabalho de casa e tem um outro quarto que a gente já fez até, já tá tudo prontinho, pra neném. Eh, então, quanto a isso, a gente não tem esse perigo de precisar sair. Então
Então, assim, olha, eu eu te ouvindo, vou ser bem tranquila, assim, no sentido de te dar uma opinião. É uma opinião. Hã, a ti tem um ditado antigo que fala que: "Time que tá ganhando a gente não mexe". Então, assim, pra você, eu sei, o pensamento veio e ele t ele é nobre, esse: “Eu estou todo mês dando dinheiro pra alguém 700". É verdade. Mas mexer com isso na hora que você vai ter mais uma pessoa e uma mudança de rotina, porque não esquece, você tem que quando eu falei de colocar, assim, você tem que saber a rotina que vocês têm hoje tá estabelecido, o lugar que vocês moram, como é que é a mobilidade, qual é a facilidade em relação a trabalho, em relação a isso. Tudo isso tem que ir pra uma balança. Pontos porque, se tu for comprar, pegar esse dinheiro agora, como juntar dinheiro, pagando fica difícil, né, juntar dinheiro pagando 700, a não ser que tu tenha um mega salário, 10 salários, que daí tu consiga juntar pra fazer. Eu entendo que ele é importante, mas eu estou imaginando que vocês talvez estejam canalizando, nesse momento, dinheiro para o bebê. Aí, fazer 2 coisa ao mesmo tempo é complexo pra um casal, sabe. Não sei se tu concorda, né. Eu tô te ouvindo, assim,.
Hum. Uhum. Sim. Uhum. Sim. É Sim. É, a i a ideia era o seguinte, o que que acontece? A gente trabalha de casa, então, assim, até ir colocando assim mais ou menos umas respostas pra pra os pontos que você colocou, que são super válidos, eh, por exemplo, eu e minha esposa trabalhamos de casa.
Uhum. Uhum.
É, e então, assim, inde essa questão de de localidade, ela é meio que indiferente, porque pode trabalhar de qualquer lugar É. Pois então, é, com o neném também, porque onde a gente mora, eh, a gente faz tudo de carro, então, acaba que não faz tanta É, a gente só só sai de carro, então, assim, não não faria, hum, grande diferença. É, e e, assim, até seja aqui em Portugal ou em qualquer lugar, porque a gente trabalha de casa e a gente tem empresa no Brasil. Então, o trabalho é remoto mesmo, não tem muito o que fazer.
Uhum. Agora, né? E com o nenê? Hum. Uhum. Ah, tá. Então, não tem diferença. Entendi. Entendi. Uhum. Uhum. Tá certo, entendi.
Eh, e a a questão da locomoção, talvez a gente poderia até morar mais perto, porque a gente escolheu morar aqui, porque é mais afastado e a gente queria mesmo esse sossego que aqui oferece pra gente, isso é muito bom. Então, aqui a gente mora eh, aqui em Portugal a gente chama de aldeia, os lugares que são um pouco mais afastados, mas eu tô a 15 minutos do centro da cidade que eu moro
Uhum. Uhum. Hum. Ah, é perto. Não, tá certo.
15 minutos de carro, no máximo 15, e e, assim, tô num lugar muito tranquilo, que não tem grandes nada, na verdade. É é, tem, por exemplo, tem uma vinícola tem uma vinícola gigante a 150 metros da minha casa. <chuckles> Então, assim É é, então é é um lugar mesmo muito tranquilo. Então, quanto a isso, a gente também acha que tá muito bem aqui pelo fato de de ser exatamente o que a gente buscava, um lugar calmo, tranquilo, um longe perto ou perto longe, sabe? A gente tá a 15 15 minu É, entendeu?
Não é um trânsito louco, não é uma coisa Uhum. Legal. Perto longe, sei, tá legal. É, então, eu entendi. Então, na verdade, assim, a dra a tua dúvida é: "Não sei se compro a casa agora, se pego o dinheiro consigo esse dinheiro e compro a casa agora ou continuo pagando aluguel". É simples, assim, na verdade ou no final das contas, a tua balança é só essa, né? Chegou nisso, né? É, aí, tu vai ter que assim, vai ter que saber se tu consegue juntar esse dinheiro, em quanto tempo, pra tu poder dar essa entrada. Pelo visto, é a só a entrada que tá te te barrando, certo?
É, eu acho que é s Isso, eu acho que é mesmo simples assim. É, que É, o problema tá sendo a entrada, porque às vezes a gente igual por exemplo, você falou: "Ah, de repente vender o apartamento no Brasil". Eu não faria isso, porque o câmbio é muito injusto. Por exemplo, o meu apartamento no Brasil deve valer uns R$ 300, eh, e ele nem tá quitado. Então, assim, vamos supor que eu venda ele e sobre R$ 100. Cara, cem mil reais dá 20.000, nem 20.000 €, dá 17.000 € Então, ainda, assim fal ainda e eu ficaria sem um bem, que é um lugar que hoje tá alugado, mas por exemplo, eu vou no Brasil todo ano. No começo agora ele tá alugado. No começo do ano ele não estava. Então, assim, eu fui no Brasil, fiquei em casa, entendeu. Foi super tranquilo. Então assim, vender não seria uma opção nesse momento, porque ele não me traria nenhuma vantagem, pelo contrário, eu só ia ficar sem o bem.
Uhum. Uhum. É. É, e vai ficar sem o bem, né? Uhum. Uhum. Não, não é. É. Difícil. Isso. Então, aí, assim, eu acho que a discussão mesmo é, como vocês dois conseguem? Independente do menino, porque da do menino da criança, né? <chuckles> Olha eu imaginando que vai ser um menino. De repente, da criança é uma menina, tá. Independente do nenê, como é que vocês conseguem juntar esse dinheiro mês a mês pra fazer essa entrada. Essa que é a a grande "X" da questão, entendeu?
Aham. É meni menina. Pois é, porque, assim, eh, a gen é complicado, né. A gente tem um padrão de vida, começa a ganhar mais, o padrão de vida sobe e é e é complicado a teoria é muito simples, né: "Fala não, é só você manter o seu padrão de vida". Mas as coisas não são bem, assim, que acontece. E, então, realmente é-é, isso, é tentar vi viabilizar, de repente, maneiras de conseguir juntar o dinheiro da entrada e conseguir uma boa casa pra comprar e de falar, assim: "Não, agora sim eu não saio daqui".
É, tá certo. É. É essa a cas é isso, uma coisa planejada. Tu falou uma coisa importantíssima, tá. A gente muda conforme a grana que entra, é verdade. Só que tem que ter uma mentalidade financeira, tem que ter. Que é criar o bolsinho da economia de todo mês pra esse objetivo. Ele esse teu desejo, aí, de juntar a entrada, ela tem que ser teu objetivo, de vocês agora. Criar juntar dinheiro pra entrada. Esse é meu conselho. Fazer um caixinha pra isso.
É, é. É. Uhum. Uhum. Fazer uma caixinha pra isso, né, sobrou ter ter ter um valor mínimo pra colocar, ali, de repente, sei lá, 10% do que ganha, botar pra, ali, e se sobrar mais, colocar também pra a antecipar o objetivo, né?
Não importa Isso, tem que tá, ali. Isso. É isso, é o é o é a minha sugestão que eu posso te dar nesse momento, tá.
Entendi. Poxa, obrigado, aí, por por me ajudar, né, com essas ideias. Realmente, a gente às vezes precisa conversar pra poder esclarecer, né, as nossas eh, as nossas ideias, e tal. É uma coisa que eu vou considerar e te agradeço aí por me dar essas dicas.
Ah, que bom, que bom que eu pude ajudar. Tá bom. Então tá joia. Obrigada eu também. Tá bom, tchau, tchau.
Hum, ah, então, tá bom. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.